あの、ちょっとご意見をお伺いしたいんですけれど。配信時代で、映画館の体験はどう変わったと思われますか？
はい。 うんうん。 はい。今もう、サブスクでこう、映画とか見られてる方とっても多いと思うんですけどうん。家で、なんか、気軽に映画って見れるようになったとは思うんですけど、それでもよりあの映画館での体験っていうのは、もっと楽しいものになってるんじゃないかな？って、こちらはこう思ってますね。
そうですよね。 はい。 おお。 あ、うん、あの配信が、ああった、配信が始まったからこそ、もっと映画館での体験は面白くなった？
うん。 なったっていう感じで、やっぱり、い見るより、あ、映画館で見た方が体感するっていうか、アトラクションにちょっとよ乗りに行くような気分で
おお。 はあ、あ、お、なるほど。
なんか、なっているんじゃないのかなっていうふうに思いますね。
ああ、ただ映画を見てるっていうだけではなくって、ほんとなんか、遊園地とかそういうアトラクシャンに行くような、いちあの、一つのイベントになっている。
うん。 うんうんうん。そうなんで うーん、はい。あの、こう、家でこう、見ている時はいつも、あの、子供とか家族とかと一緒にこう、見ていることが多いんですけどうん、やっぱりこう、新しい映画が出る時に
うーん。 はい。 はい。
子供も、やっぱり「映画館で観たいから、映画館に行こう」って言うんですね。
ああ、なるほど。お子さんは何を楽しみに、「映画館に行こう」って仰ってるんだと思いますか？
うん。 まあ、あの そこなんですよね。ちょっと、色々話し合ったんです。「なんでこう、家で、<chuckles> 映画が、こう、観れるのに、なんで映画館に行きたいの？」って。私も行きたいんですけど、ちょっと聞いてみたんですよ。
うん。 あ、お、はい。 うん。 うん。 はい。
で、そしたら、あの、やっぱり、こう、行く前の、この、ワクワク感っていうのも好きだっていうこととうん、あと、ポップコーンを食べたり
ああ。 <laughs>
<laughs> なんか、こう、映画館でなんか、アニメとかを観ると、なんかグッズとかがもらえたりするんですよね。
ああ、なるほど。
うん。 ま、そういうのも楽しいし、ま、家では、こう、家族しかいないけど、ちょっと見渡せば人が居て、人の表情を見ているらしいんですね。
うん。 うーん。 へえ。じゃ、あの、お子さんは観衆がいるっていう、その雰囲気もお好きなんですね？
うーん、なのでうん。うん。 うん。 そうみたいなんですよ。やっぱり
へえ。
なんか同じ映画を、ちょっと今年の夏、ちょっと挑戦と言いますか、ちょっと
はい。
4回、4回同じ映画を見に行くことがあったんですよ。
はい。
<chuckles> なんかなんかこのあ、そうなんです。一緒に行ったんですけど
うん、それはもうお子さんと一緒に へえ。
その、鬼滅の刃っていう映画がありまして、うん、その映画が親子共々とっても大好きで
はいはい。 あ、おーん。
うん。で、今その えっと、映画で、えっと、4DXっていうのと
はい。
あと IMAX っていうのと、あとドルビーっていうのと、まあ普通の2D、2Dですかね。あの、映画とこう、色々と種類があるんですよ。
はい。 はい。 あの、そっく、すいません。その、ん、違いは何なんでしょうか？
うん。あ、その、IMAX とか、こう、4DX っていうのが、こう、4DX は
はい。
あの、ほんとにアトラクションみたいな感じで、こう
はい。
揺れるんですよね。揺れたり、こう
あ、何、自分もその座ってるシートも揺れる。
うん。 はい、揺れて、あと香りとかが、こう、ふわっと香ってきたりですね。
おお、もう五感で感じられるんですね。
あとは うん。あ、そうなんですよ。あと光ったりとかですね、視覚的にも、こう
うん。 へえ。
あとは雪の場面があったら、雪がふわって降ってきたりとか
はいはい。
色んな面でちょっと楽しめるっていうのが 4DX なんですね。
おお、なるほど。
うん。 あと、IMAX っていうのは、すごく大きな画面に画面がこ
はい。
ま、ほんとに映画館って画面が大きいじゃないですか。
はい。
それをさらに上を行く大きさなんですよ。
ああ、もうふ私、あの、普段想像するような映画館の大きさではなく、映画館のスクリーンの大きさではなく、もっと大きい？
うんうん。うん。 もっと大きくて、もう、え！あは IMAX すごいみたいな。ドーンとした、あの、大きな会場みたいなところなんですよ。
はあ。 なはい。 ふーん。
なので、ま、迫力のあるね、シーンとかでしたら、IMAX で見るとすごく細部まで見れるっていう感覚がありますね。
うん。 ああ、なるほど。あの、スクリーンが大きい分、細部までよく見れる。
うんうん。 そうなんです。よく見たい時にはもう IMAX がおすすめで。また、その、4DX とかですと、そこまで画面は大きくないんですね。普通よりちょっと小さいなっていう感覚で、うん。
なるほど。 はい。 うん。
なので、まあ ま、こう、今年の夏、こう色々と試してみたんですね。同じ映画で試してみたので、こう、どう感覚が違うのかなっていうのと。
ああ、すご はい、え、で、あの、お子さんと、その、全て、その、IMAX、4DX とかで見られ同じ映画を見られて
うんうん。 うん。 うんうん。 はい。
どれが一番良かったねっていうお話されましたか？
うーん、やっぱり 4DX っていうのが、もう、こう、遊園地のこのアトラクションが、にじかんはん続いたっていう感覚がありましてうん。もうそこがとても楽しかったですね。
ああ。 はい。 わあ。 あ、そうなんですね。じゃ、お子さんもそれは同意見、4DX だねやっぱりっていう。
やっぱり 4DX だねっていう感覚で、うん、やっぱり同じ意見で。でもひとつちょっと残念なところがあったんですよ。
ああ。 あ、そうなんですか。 うん。はい。なんでしょう。
ポップコーンを食べて、映画って見たいですよね。
はい。
どう思いますか？とか。<chuckles>
うん。<laughs> あら、ポップコーンがもしかしたら。<chuckles> ち散らばってしまったり。<laughs>
ええ。 はい、あの、揺れすぎて、あの、ポップコーンを持ちながら、こう見てられないんですよ。
<laughs>
<laughs>
え、じゃもうドリンクとかも大変じゃないですか。
そうなんですよ。ま、ドリンクはこう蓋がついてくれているので、まだこう飛び散らないんで大丈夫なんですけど。もうポップコーンをちょっと手に持ってこういると、こう、ふわってこう
はい。 ああ。
と落ちちゃうんですよね。
ああ、そうなんですね。それはちょっと。<chuckles>
うん、ん。うんうん。<laughs> 見ては食べれないので、途中でこう、ちょっと静まった時に、あ、今だっつって。ポップコーンをその瞬間に食べて、で、また床に置いて。
ん、なるほど。 はあ、あ、ま、でも、なんか、今ね、ご説明していただいたので、あの、映画館はアトラクションに行く、いあの、イベントみたいなものだっておっしゃってた、あの、ことがすごく分かりました。
うんうんうん。 うんうん。 うんうん。 はい。 <laughs> ほんとですか？<laughs>
うーん。で、お子さんが、あの、ね、あの、ほん他に視聴されてる方も見て、ワクワクするっておっしゃって、ね、感想をおっしゃられたんですけど、それをお聞きになった時、あの、お母さんはどう思われましたか？
そう、まうんうん。うん。 うんうん。 うーん。 うーん、そうですね。うん、うん。 いや、なんか、面白いところ見てるなって思いましたね。<laughs>
うーん、うんうん。
なんか、うん、人の表情とか、映画見に来てるのに、人の表情を見て何してるのよって感じなんですけど。<laughs>
<laughs>
でも、なんだろう、みんなで、こう、どんな思いで見てるのかなとか、どんな感情になってるのかなっていうのを感じれることとしては、楽しい体験なのかなって思いますね。
うん。 うーん、ほんとそうですね。あの、その 4DX がお子様も「鬼滅の刃は一番だ」って、ていう感想だそうなんですけど、あの、他にもしおすすめをする場合？ほ鬼滅を観に行くには、ぜやっぱり 4DX で行ってねって、皆さんにもおすすめしたいですか？あの、ポップコーンが飛んでしまっても。
うんうん。 うんうん。うん。 はい。 はい。 うんうん。 うん。 あ、も、ほんとにこう、4DX 観てすぐにもういろんな人に「いや、すごく良かったからもうぜひ観て」っていうことを伝えてますね。
ああ、もう絶対おすすめできる。
うん、絶対。なんかあの、鬼滅の刃しかちょっと 4DX 乗ったことないので、乗ったっていうか、<chuckles> 観たことないんですけど、うん。
はいはい。もうでもほんとそういう、おことですよね。の乗るんですもんね。<chuckles>
うん。 なんかもう乗りに行った感覚で、うん、ほんとになんだろう。あの、香りが、あの、一番ちょっと印象に残ってるんですけど
はいはい。 ああ、それはどんな場面だったんでしょうか？詳しく教えていただけますか？
うん、意外と。 あ、そうですね、あの、戦いのシーンで、花の呼吸とか蟲の呼吸っていうのを使われる騎士騎士、ま、戦士たちがいるんですけど、ま、その人たちがこう攻撃をするたびに、お花の匂いがするんですよ。
はい。 はい。 はい。 <inhales> ふあ。
うん。 で。
もう、そそれはあのもう、その方たちが攻撃のそのタイミングでシュワッと
うん。 うんうん。 ふわっと、かよ香ってくるんで
へえ。
「ええ！すごいいい香り」っていう感じで。うーん、なんか、そ、臨場感溢れる感じがほんとに
うーん。 ほんとですね。
うん、新鮮でしたね。
へえ、じゃその 4DX の五感を使った刺激で映画を見ることで、なんか自分がその画面の中にいるような感覚になったりするんですか？
うん。うん。 うん。 なんかちょっと、あの、お花の香りでちょっと錯覚を起こしたっていうところもあります。で、あと、この、お城に落とされるところからこう始まるんですね、最初。
ほええ。 はい。 はい。
なんか、ちょっと、ばく化け物と言いますか、鬼が沢山いるお城に、こう、ボスに落とされてしまうんですけど、主人公達が。うん。で、ふこう落ちる瞬間が、こう、グルグルって、こう、回って、ヒューンって落ちていくんですけど
うん。 はいはい。 うーん。
落ちるこの体感が、すっごく面白くて
ああ、もう
うん、臨場感ありましたね。
はい。まさに <clears throat> まさに、アトラクションですよね。
うんうん、も、一緒に落ちてるよみたいな感覚で、こう、グルグルって。
へえ、もう、そう、うが始まった時には、もう、どうなんですか？あの映画館内は、もう「ギャー」っていう感じで、皆さん盛り上がるんですか？
うん。 あ、でも 日本だからか、まあ、みんなそんなに「うわあ」とかなってなかったんですけど。でも、おお、表情とか見て、こうみんなニヤニヤしてたりするので <chuckles>
ああ、控え目で。 うーん、うんうん。うなんですね。
もう楽しいなって思いました。うーん。
へえ。では、あのね、鬼滅の刃が、あの、うそういうたいけんかちゅうのが、つけられた映画初めてだったっておっしゃったんですけど、今まで見た映画で、いこれ 4DX あったら行くなっていうような映画はありますか？
あ、そうですね。うん、うんうん。はい。 うんうん。 いや、やっぱりアクションシーンとかが見ごたえある映画なら、すごく面白いんじゃないのかなって思いましたね。ん。
うーん、うん。 ああ、はいはい、なるほど。やっぱりアクションシーンがあると、動きも大きくなりますもんね。
まふんふん。 うーん、そうなんですよ。普通の多分映画だと、まあ、3、え、4DX 多分出ないとは思うんですけど、アクションとか、ま、アニメの映画だと、こう 4DX でこう、出していただけるので
ああ、うん。 はい。
うん、ほんとになんかこう、五感を使って楽しませてくれるっていうところがすごく良かったですね。うん。
うーん、そうなんですね。じゃ、あれですね、やっぱり配信があって配信があるから家でも見れるんだけれども、やっぱりそういう 4DX とか IMAX があるからこそ、あの、映画館に行こうっていう思いは強くなられましたよね？
そう、うん、ふん、ふんふん。 そうなうん。 そうなんですね。もうわざわざ足をね時間作って、こう行く時間までこうね、劇場まで足を運ぶ時間も、ま、ゆったら無駄なものじゃないですか。
うん。 うんうんうん。
なんですけど、ま、4回も足を運ぶ羽目になったという、こういう結果になりましたけど、うん。ま、どうせね、家でね、後々は見れるじゃないですか。
<laughs> はい、はい。
うん。だけど、ま、ね。
や、ちょっと時期がずれても、あの、配信で出るだろうなって分かりますもんね。
うん。 そうなんうん、ぜ絶対出るじゃないですか。だけども、ま、映画館でしか得られない価値があるっていうのは、ほんとに、うん。
はい。 ああ。
今年の夏にとっても感じましたね。
ああ、もう、ほんとに実感なさったんですね。映画館でしか体験できないことは、もう、あるという。
うーん。 うん。あと、その、3Dっていうのもありまして。
はい。
アバターっていう鬼滅の刃はスリーディーがなかったので、アバターっていう映画を、こうアバター2ですね、を見に行ったんですよ、3Dで。
うん。 はい。 はい。 はい。いかがでしたか？アバター2は。
うん。 もう、それの作品もすごく人気で、もう、一番後ろの席しか取れなかったんですよ。
はい。 おお。
もう、ほんとに、もう、「げ、見えるのかな」みたいな感じで行ったんですけど。
はい。
うん。それもすごく、あの、後ろにいるのに、こう、「見に行って良かったな」ていうのが、もう、見終わって2年ぐらい経ってると思うんですけど、未だにまだ、「あ、楽しかったな、見て良かったな」ていうのが、こう、残っているので。
はい。 ああ。もう、その時の感覚が、ん、今でも鮮明に思い出せる。
うん。 そうなんですよ。なんか、ちょっと、水しぶきみたいな感じで、海のシーンがとっても多い映画だったんですけど、なんか、こう、顔にかかってくるような、こう、パシャパシャっていう感覚があって、なんか、とっても楽しかったんですよね。
はい。 ああ。 ああ、そうなんですね。いや、色々と楽しい映画館での体験をお話しいただいて、ありがとうございました。
うーん。 うん、うん。 はい、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。